Ừm, thật ra thì thế nào nhỉ? Cái thế giới online bây giờ á, nó còn sôi động hơn cái thế giới bên ngoài chứ bạn. Đó, thực ra ừ, những cái người mà người ta hướng ngoại chẳng hạn thì người ta vẫn có những cái mối quan hệ mà cũng online luôn, ờ, cũng giao thiệp bằng, ờm, call nè, bằng tin nhắn nè, bằng mạng xã hội, vân vân. Khi thế thì khi mà người ta làm việc tại nhà đi thì những cái việc mà giao tiếp với con người á, chẳng qua nó là một cái hình thức khác thôi. Ờ, cho nên là mình nghĩ là ai cũng có thể chọn cái hình thức làm việc online thực sự nếu như mà nó phù hợp với mình.
Ôi, thế luôn hả bạn? Ờ, bạn thấy nó À Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, với lại phù hợp với thời đại mà, đúng không bạn? Hiện tại thì cái, ơ, cái lượng mà làm việc công việc tại nhà như thế này nó rất là phổ biến luôn ấy. Thế thì bạn nghĩ là về sau này, về lâu về dài ấy, về tương lai đi, tầm 5, 10 năm nữa đi, nó có trở thành một cái xu hướng không?
Cảm thấy thoải mái. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Thực tại thì bây giờ cũng khá là xu hướng rồi đó. Ờ, bây giờ người ta có thể, ơ ừ, đúng rồi, mình thấy bây giờ các bạn trẻ có thể làm việc tại nhà mà bạn thấy hông, một cái bạn, gọi là, bán hàng online thôi mà xung quanh của bạn là tới là mấy chục cái điện thoại để mà bạn có thể live cùng một lúc trên rất nhiều sàn thương mại điện tử. À, đó là cách làm việc của các bạn bây giờ, rất là bài bản và sáng tạo luôn. À, thế thì mình nghĩ là cái, à, cái công việc nếu như mà nó, ờ, nó hiệu quả như vậy thì chắc chắn là người ta sẽ càng lúc càng phát triển, và biết đâu ở trong tương lai sẽ còn có những cái hình thức khác nó còn phát triển hơn chẳng hạn, ví dụ như là làm việc luôn trong lúc ngủ <laughs> hay là sao đó.
Ờ. Giờ là bắt đầu có xu hướng, đúng không? Ừm. Ừm. Công nhận ấy nhỉ. Đa di năng luôn chứ bạn nhỉ? Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ôi trời. <chuckles> Cũng có khá là nhiều cái loại hình làm việc mới mà, đúng không? Ừm. Thế nhưng mà hiện tại đi.
Ừm. Ừ, bây giờ nhiều khi người ta ngủ nhưng mà tiền vẫn tăng lên á bạn. <laughs>
À, cái cách này cũng khá là hay mà, đúng không? Thế nhưng mà hiện tại thì những cái mô hình phổ biến đó chính là làm việc từ xa này, làm việc tại văn phòng này, với lại làm việc kết hợp, giống như bạn vừa nói là vừa cả lên văn phòng với lại vừa cả làm việc tại nhà luôn ấy, thì bạn nghĩ là cái phương cái phương thức làm việc nào ấy nó sẽ trở thành phổ biến hơn trong tương lai?
Ừm. Đúng rồi. Ừm.

Ừm, nói chung là, ừm, khi mà, ờ, mình bắt đầu làm việc ở nhà á, thì đúng là cái khoảng thời gian để mình hoàn thành một công việc á, nó bị kéo dài ra. Đó, à, nó bị kéo dài ra thì ví ừ, nó ví dụ như là cái công việc đó bình thường mình chỉ giải quyết ở trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà ở nhà đôi khi từ 3 tiếng, 3,5 tiếng. Bởi vì có lúc á, mình đang làm thì mà: "Ồ, tới giờ nấu cơm rồi, à, thôi đi ra bắc nồi cơm." À, à, mình đang, a, làm việc thì mình nói thôi, ơ, nằm nghỉ xíu, đó. Giường kế bên mà, đó, cho nên đôi khi có những cái cám dỗ như thế. Nó bảo nằm 10 phút thôi, mà nằm tới 50 phút chẳng hạn vậy. Đó, thì thì khi mà mình làm quen rồi à, ừm.
Ừm. Đấy, nó cứ lâu lâu, đúng không? Ừm. Trời. <laughs> Nói chung là có rất là nhiều việc không tên nó xen vào, đúng không? Đấy. Thế rồi xong đó là bạn làm thế nào để bạn quản lý được cái thời gian nó nghiêm túc hơn ấy?
Thì mình thấy là bây giờ <chuckles> công việc của mình ờm, bây giờ là lẽ ra là mình có thể làm nhanh hơn và mình, ờ, làm việc nhà, thì mình lại kéo dài nó ra, cuối cùng là cái nào nó cũng bị, gọi là, trễ nải hết trơn. Thì mình xác định như vầy nè, bây giờ mình ngồi vô mình làm cho xong đi, còn tất cả những việc sau đó mình làm xong sớm thì mình sẽ hoàn thành được những cái kế thi tiếp sớm. Thế bây giờ mình rề rà cái này, mình trì hoãn cái này thì nó sẽ trì hoãn cái kế tiếp. Nghĩa là vậy, tức là mình phải xác định cái ừm, lên lại cái kỷ luật của mình. Đúng rồi.
Ừm. Ừm, ừm. À, đúng rồi. Ừm. Ừm, công nhận là cái, ơ, ý ý thức của mỗi người nó rất là quan trọng trong cái việc là làm việc từ xa như thế nào để đạt hiệu quả, đúng không bạn?
Ừm, chính xác, chính xác. Nó cũng phải, ơ, lên lại cái tinh thần cho mình sắp xếp lại.
Ờ, thế thì